بُصّي، هي بت ترجَع لفِكرة إنّه الطيارة آآ، أ طبعًا هي ب بتطلّع آمم غازات خلّينا نقول أكتر بكتير من القطر أو أوحَش بكتير من القطر، لكن هي بترجَع برضه للعدد اللي بيبقى راكب، يعني آآ لو إحنا كلّ واحد فينا عنده طيارة فوقتها ال ال الضرر ده هيبقى أكتر بكتير، بس تخيّلي بقى القطر ممكن يبقى راكبه 2.000 شخص أو 3.000 شخص، فبدل ما ال3.000 دُول كلّهم سافروا بطيارات، فمثلًا كانوا خ هيحتاجوا مثلًا 5 طيارات والّا 6 طيارات والّا أيًا كان آآ لأ، هو هُم سافروا بالقطر كلّهم.
أيوه. إمم. الأقل ضررًا يعني، يعني القطر أقل ضررًا من الطيارة. إمم. أيوه.
الأقل ضررًا، بالضبط كده. فاللي هو مش مش هو إحنا مش بنقلّل م يعني هو ممكن طبعًا يبقى سافر بقى عشان هو سافر برضه من دُوَل أوروبا ففي دُوَل كتير أوي في أوروبا عندها كمان قطورة كهربا، ما بقِتش قطورة اللي هي بتطلّع غازات. فلو إحنا بنتكلّم في قطورة كهربا، فآه طبعًا هي ما بتطلّعش أي ضرر.
غازات، آه. طيب وهو بيحكي لِك عن يعني أنتِ شايفة قد إيه هو بيحافظ على ال ال البيئة وزي ما بتقولي أنتِ مستغربة أوي إنّه واخِد كلّ الأيام دي كلّها عشان يوصَل في مشوار ممكن ياخده بكام ساعة في الطيارة مش هياخد منُّه كلّ الوقت ده، أنتِ كنتِ حاسّة بإيه؟ حاسّة إن هو مُبالِغ أوي و ومزوّد الموضوع والّا كان إحساسِك إيه ن و وهو بيكلّمِك تقريبًا للوهلة الأولى، يعني قبْل ما تفكّري في الموضوع؟
بس. <laughs> بصراحة أنا لمّا سمِعت الكلام افتكرته بيهزّر، افتكرته بيهزّر، افتكرته آه طبعًا، أنا قُلت إيه آآ، لأ، طبعًا هو أكيد بيهزّر وبعدها آمم البنت اللي كانت معاه دِيّة آمم، ك كنّا إحنا راكبين الأوتوبيس يعني راجعين من الشُغل وكده ف فكنت أنا قاعدة جنبهم هُم الإتنين، فهو لمّا شافني باضحَك فضِل باصص لي كده، راحت هي قالت لي: "هو على فكرة مش بيهزّر، هو فعلًا عمل كده." فقُلت إيه وقتها، يمكن آآ حسّيت بصدمة إن هو
يعني ما كنتيش مصدّقة، مش متخيّلة ال <chuckles> اللي هو بيعمله ده. ياه! أنتِ ضحكتِ كمان يعني أنا مش متأكدة باللي أنتِ بتقوله حقيقة والّا، والّا بتهزّر.
أنا ضحِكت <laughs> أنا ضحِكت على أساس إن هو بيهزّر، إن هو ممكن كان عايز يعمل حاجة زي كده أو إن هو في ناس عملِت حاجة زي كده، لكن لمّا لقيته بيتكلّم بجد يمكن دخلِت جوّايا حِتّة آمم صدمة وبعدين حِتّة اللي هو، هو إيه الهبل ده؟! هو مجنون أوي كده؟! يعني إزاي يستغنى عن رفاهية الطيارة وتقعُدي وساعتين ووصلتِ المكان عشان يسافر أسبوعين، ده إيه الهبل ده؟! آمم دي كانت يمكن دي كانت أول ر يعني رَد فعل ال آمم
إمم. أول آه، أول إحساس وقَع في قلبِك أول ما كلّمِك عن الموضوع.